Ну, из самого банального я, э, говорю просто: "Э, нет, э, вот так вот получ получилось у меня, я вот, к сожалению, не смогу, извини". И да, кстати, я часто ещё извиняюсь пере при этом, хотя в целом извиняются за что-то обычно, я же ничего не сделала, но, м, как будто бы причиняю Да, это что-то вроде привычки. Э, ну, человек, знаешь, наверно, подсознательно просто рассчитывает всё равно на меня, что я соглашусь. И вот тогда, да, я иногда говорю: "Там, извини, там так получилось".
Мгм. Да-да-да. Какая-то привычка есть, да, в этом смысле? Мгм. Ну, а вот что касается что касается работы, э, это похожие случаи или всё-таки тут есть разница?
Мгм. Есть разница, потому что, мне кажется, в работе надо сначала, а, очень такое, знаешь, длинное предисловие сделать и сказать, мол: "Вот, слушайте, вот так в такое дело, так и так, у меня вот такие проблемы, вот такая ситуация, к сожалению, я не смогу что-то сделать, там, или передать, или сказать". То есть
Есть? Мгм. Мгм. А был какой-то конкретный пример, вот как это произош происходило? Да, на работе.
На работе? На работе? Э, ну, я вот прям так обычно и делаю. Вот, например, у меня, э, что-то просят по работе, а я ил или, например, мне внезапно пишут по работе в мой выходной или в нерабочее время. Обычно я отвечаю только в рабочее время и, соответственно, когда я отвечаю, я часто просто говорю: "Извините, я там был это было моё нерабочее время, а сейчас я вам там всё отвечу". Вот. То есть вот такого плана сообщение. Эт ну, это не совсем нет, да, это скорее вот, э, именно я помещаю Да, да, не прямой, скажем так, отказ. Поэтому вот что-то более официальное.
Мгм. Так. Мгм. Понятно. Ну, это тоже открылось, наверно. Да, можно назвать. Мгм. Ну, или как-то уйти от, э, с конфронтации, скажем так.
Мгм, мгм, да-да-да, потому что, ну, с другой стороны, по-другому, мне кажется, ни в этой ситуации никак не сделаешь. Это всё-таки рабочие отношения, надо более вежливо себя вести и менее прямолинейно. Всё-таки вз да, м.
Мгм. А был ли какой-то пример, который, э, допустим, повлёк всё-таки конфликт, э? Вроде бы несмотря на то, что, например, ты пыталась, а, как-то сгладить ситуацию, как-то вежливо отказать, но тем не менее это привело к тому, что пришлось как-то это конфликтным способом решать.
Мгм.

И получается, и в том числе и не затягивать, да, какие-то моменты в рабочем, э, в рабочих ситуациях. И как бы н не вести себя как ну то есть, э, а соотноситель относительно рабочей этики, скажем так, да, себя нужно показывать, да. И вести в в том смысле, что ты не можешь, э, просто поругатьс поругаться с человеком, да, ещё что-то, то есть ты всё равно <grunts> вынуждена держать какую-то какие-то рамки дистанции.
Мгм. Да. Мгм. Да, да, особенно это важно, а, в ситуациях, когда рабочая этика сильно отличается от той, к которой я привыкла в своей культуре. А, нужно очень прям серьёзно сдерживать, а, м, свои какие-то порывы, а, которые, казалось бы, вот в моей вот культуре, в рабочей этике было бы нормой абсолютно сделать, но в другой культуре- это абсолютно неприемлемо. Да, и это на самом деле немножко страшно иногда. И, э, в ситуациях, когда приходится говорить тоже "нет", кому-то отказывать, э, тут, мне кажется, работает, э, универсальное, м, универсальный способ- это просто максимально быть вежливой и объяснить ситуацию и причину всегда сначала.
Ну да. Да. Неприемлемо, да? Мгм. Мгм. А вот когда ты начала в, допустим, э, в этой среде работать, тебе кто-то объяснял или ты на своём опыте в выясняла, как нужно себя вести вот в этих новых, э, рабочих отношениях?
Ну, во-первых, язык помог, то есть знание языка всё-таки оно приближает к знанию культуры так или иначе. Вот, э, и ещё, мне кажется, всё-таки, м, рабочая этика, она о более-менее универсальна в таких моментах. То есть, э, когда мы говорим про
Мгм. Да-да-да. Мгм. Более универсальна по разным в в зависимости от страны и, наверно, не так уж сильно отличалась.
Да-да б она как бы <swallows> по миру всё равно, ну, э, в ра в работе все примерно одинаково просят прощения, все примерно одинаково приветствуют друг друга, все, э, как-то, ну, примерно одинаково ведут рабочие отношения, то есть это как минимум уважение взаимное. Вот, и в целом да, я это была смесь, знаешь, культуры и языка, и м моих знаний, ит кто-то мне ещё объяснил дополнительно.
Мгм. Мгм. Да, логично.